जी, मतलब जो पूरी समानता पुरुष को दी गई है, वो थो स्त्रियों को थोड़ी-सी कम दी गई है आपके गाँव में, आपके मत हिसाब से, जी। तो ये मतलब आपने बताया
जी, बिल्कुल। मतलब मेरे को लगता है ये लगभग कमोबेश हर जगह का यही हाल है।
जी, देखिए ये तो बात आपने सही कही कि देखिए हर जगह के अलग-अलग नियम-कायदे होते हैं, ख़ास कर के गाँव में देखिए मैं आपने जैसा बताया कि कहीं न कहीं गाँव में जो औरतें हैं, उन्हें थोड़ी-सी मतलब मर्दों के मुकाबले थोड़ी-सी समानता कम मिलती है, थोड़ी-सी छूट कम दी जाती है। लेकिन धीरे-धीरे जैसा आपने बताया कि समय के साथ ये चीज़ें बदलेंगी। तो लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस त्योहार में जैसे आपने बताया कि गोला बनाकर सब खेलते हैं, होली के त्योहार में, जो कि आपको काफ़ी मतलब मन मन को प्रसन्न भी करता है और काफ़ी आपका म पसंदीदा त्योहार भी है। तो इसमें ऐसा कोई 1 किस्सा हुआ हो, 1 या 2 किस्सा जो मतलब काफ़ी मजेदार रहा हो जो आपके दिमाग में बस गया हो और मतलब मजेदार हो या फिर कोई अलग ही घटना उसमें घटित हुई हो जो आपको आज भी याद हो? तो वो जानना चाहूँगा मैं आपसे।
बिल्कुल। हाँ, उसमें हुआ ये कि अ, गाँव में कुछ लोगों के मतलब परिचित उम, ने कहीं से जो चुनाव में इंक इस्तेमाल होती है उम, उँगली पर लगाने के लिए, वो कहीं से जुगाड़ करके वो लोग थोड़ा-सा लेकर आ गए और एक होली में वो इंक उन्होंने अ, दूसरे लोगों के चेहरे पर लगा दी।
जी। <chuckles> जी, तो ये तो मतलब
और वो और वो तो मतलब बहुत ही गाढ़ी और बहुत दिनों तक ना छूटने वाली इंक रहती है। तो वैसे तो
जी, वो तो बिल्कुल चिपक जाती है चेहरे से।
हाँ, तो फिर <chuckles> मतलब वैसे भी हमारी तरफ होली ऐसी खेली जाती है कि, क अरे! होली ऐसी हमारी तरफ खेली जाती है वैसे भी कि कई हफ्ते तक रंग नहीं छूटता है। लेकिन वो जो चुनाव वाली इंक जिस जिन लोगों के चेहरे पर लग गई, वो तो फिर कई महीने तक उनका नहीं छूटा, जबकि उन्होंने ना जाने किस-किस चीज़ से साफ करने की उसको कोशिश की मतलब साबुन तो छोड़िए, कपड़ा धुलने वाला डिटर्जेंट इसके बाद उसको रगड़ के ए एकदाम पेट्रोल, डीजल कि मतलब किसी भी तरीके से वो छूट जाए, नहीं छूटा बल्कि उनका चेहरा भी थोड़ा-बहुत उससे छिल सा गया मतलब एक ये थोड़ा बुरी भी चीज़ थी, इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। हाँ।
<chuckles> तो मतलब, फिर तो सब हँसने लगे होंगे वहाँ पर। जी। ओह तेरी! दैट इज शॉकिंग। हाँ, नहीं, देखिए ये तो मतलब एक प्रकार से देखिए जिसके साथ ये मतलब जिस भी व्यक्ति ने ऐसा करा था, तो कहीं न कहीं देखिए उन्हें मतलब ऐसे वहाँ पे विवाद नहीं हुआ इस बात के लिए कि ये तो मतलब एक प्रकार का गलत व्यवहार है, देखिए सभी को लगा होगा वहाँ पर, तो इस बात पे कोई झगड़ा या फिर मतलब कुछ बहसबाजी सी हो गई हो वहाँ पर? या फिर
नहीं झगड़ा नहीं हुआ, अब चूँकि वो कहते हैं ना बुरा ना मानो होली है, तो उसमें थो थोड़ा-बहुत ऊपर-नीचे चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन ये ये, तय किया गया कि अगली बार से ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा।
जी, तो ये तो मतलब पूरी कहावत के साथ प्लान कर दी। जी, अच्छा तो मतलब जिस व्यक्ति के मुँह पे इंक लगाई गई थी, तो उसे मतलब कितने महीने लगे छुटाने में? क्योंकि देखिए आप बता रहे हो कि चेहरे पर भी कहीं न कहीं प्रभाव
उम, मुझे लगता है कि शायद कम से कम तीन-चार महीने तो लगे होंगे।